อืม ผมอะตอนเนี้ยกำลังพยายามรวบรวมข้อมูลจากที่คุณเล่ามาอยู่ แต่ว่ามันไปช็อกอยู่ตรงว่า สินเชื่อคือการไปกู้ที่อื่น กำลังงงว่ามัน มัน มันแบบ กำลังติดอยู่ตรงนั้นอยู่ แต่ว่าเท่าที่คุณฟังมามันแบบว่า <tsk> มัน งานคุณมันดูแบบ มันดู <tsk> น่าปวดหัวสำหรับผมไง คือผมโดยศิลปะไง ทำงานศิลปะมันก็แบบผมกลัวพวกนี้ อะไรอย่างเงี้ย ผมกลัวแผนกบัญชี ผมกลัว <chuckles> การเงิน ผมกลัว ทุกอย่างอะ ที่แบบว่า เออ อย่า อย่ามายุ่งกับผม อะไรอย่างเงี้ย ที่แบบจะต้องแบบว่า เออ มาสอนให้ผม เออ ดูเรื่อง VAT เรื่อง อะไรอย่างเงี้ย ผมไม่อยากรู้ พี่ ก็ ทำ ๆ มาเลย อะไรอย่างเงี้ย อืม แต่ว่า
ครับผม แฮ่ แห้ ได้ ๆ เดี๋ยวผมกดขยายให้ได้นะ ครับผม <laughs> อืม <laughs> <chuckles> ตัวเลขละเอียด ๆ อะไรแบบนั้นใช่ไหมครับ? อาจจะไม่แบบ ไม่ค่อยชอบตัวเลขเท่าไร เห็นตัวเลขแล้วปวดหัว จริงต้องบอกว่า จริง ๆ แล้วอะผมก็เป็นแบบนั้นนะ ในครั้งแรก ๆ ตอนที่เข้ามาทำงานใหม่ ๆ นี่คือแบบ อะไรอะ ต้องทำสรุปอะไรเนี่ย ทำแบบนี้เหรอ แล้วทำไมเราต้องทำสรุปแบบขนาดนี้อะ นี่ข้อมูลจะเยอะไปไหน? อะไรแบบนั้น เคยมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกัน แต่พอเหมือนกับว่าทำไปเรื่อย ๆ มันอาจจะเกิดความเคยชินมั้งครับ <laughs> มันก็เลยรู้สึกว่า เออ ก็แค่ตัวเลข ก็แค่นั้น <laughs>
ใช่ ๆ อะฮะ อะฮะ อะฮะ อะฮะ อะฮะ มัน <tsk> มันไม่น่าจะชิน ได้ ความรู้สึกผมนะ <laughs> อืม มัน มัน มัน มันชินไม่ได้ ถ้าแบบว่า เออ คุณก็ผ่านมันมาได้นะ เพราะว่าผมฟังแล้วอะมันด่านแรกอะ วันแรก อะ มันเกินกว่าเหตุ สำหรับผมนะ มุมมองผมแบบ โอ้ เข้ามาช่วงแรก ๆ แล้วก็ อุ๊ย! ทำไมจะต้องให้ทำอะไรแบบนี้อะ เฮ้ย ทำไมแบบ เอ่อ คุณจะต้อง คือเจอหัวหน้ามันก็กำลังโอเคอะ แต่นี่คุ ไปเจอกับผู้บริหารน่ะ ผมก็รู้สึกว่า เออ มันก็ค่อนข้างจะแบบ เออ ผมก็เข้าใจเลยว่าคุณภูมิใจกับมันจริง ๆ อะ อืม แค่คิดก็เสียวสันหลังแล้ว อะ ครับผม อือ
ครับ <laughs> ใช่ ใช่ ครับ <laughs> ใช่ มันก็เป็นประสบการณ์ดี ๆ อีก อ อันหนึ่งที่คอยสอนเราอะ ให้เราแบบเติบโตขึ้น ผมคิดแบบนั้นมากกว่า